อือฮึ
เออ เขาก็จะเลี่ยง เดี๋ยวนี้เคยเห็นไหม? เวลาเขาแชร์มาแล้ว เขาก็จะเลี่ยงแบบว่า ให้ไปอ่าน อะไรนะ ข้อมูลในคอมเมนต์ หรือ อา ไม่บอกตรง ๆ เออ เออ ตาม ลิงก์ ตามลิงก์ แล้วก็ไม่บอกตรง ๆ ใช่เปล่า? อืม แล้วบางทีคนก็แบบไม่รู้ ไม่ ไอ้เข้าใจผิด อะไรอย่างนี้ไง อืม หรือ
อืม ๆ ใช่ อ่า อ่านในลิงก์ ตามลิงก์อะไรอีก? เออ อืม อืม ใช่ อ๋อ มันเป็นเรื่อง บางข่าวด้วย ไอ้เรื่องแค่แบบพาดหัวครับ ชวนเข้าใจผิดเนี่ยครับ
อือฮึ อือ อืม ใช่
เออ พาดหัวอย่าง เนื้อข่าวไปอีกอย่าง อย่างเงี้ย
อือฮึ เออ เดี๋ยวเนี้ย ไอ้การแชร์ข่าวปลอมอะ มัน มันมีมาตรการไหมอะว่า แบบ เออ มีความผิดไหม? เพราะว่าปกติ พรบ.คอมอะ มันจะเอาผิดเฉพาะคนที่ อะไรนะ หมิ่นประมาท เฮ้ย ก็ ก็มีนี่เนาะ เอาข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เปล่า?
มีครับ มีครับ แต่แค่แบบว่า เอ่อ มัน โทษมันเบา แล้วก็แบบ เราไปตามหาต้นตอ มันก็ใช้เวลากว่าจะไปเจอต้นตอว่า ใครเป็นคนเอาข่าวนี้มาคนแรก อะไรอย่างเงี้ย เออ คือพูดถึงแล้วคน อา ครับ
อืม อืม อือฮึ อา เออ ที ที่นี้เราก็ไม่ อืม